जी, मतलब कोडिंग तो मैं क्या कहते हैं जावा में और इन्हीं सब लैंग्वेजो में करता हूँ जावा, पाइथन में। मगर जो काम है, चीज़ें हैं उस हिसाब से उसको बनाना, उनको देखना, उसको अ, ऊपर-नीचे करना, तो हाँ, उसी चीज़ों को लेके तो कभी-कदा लगता है कि यार, ये सब जो आ गया है, ये सब बड़ा अ, परेशान भी करता है, क्योंकि कभी-कदा मन चिढ़चिढ़ा जाता है। जब चीज़ नहीं हो रही होती है तो हाँ, थोड़ा-सा तकनीक को लेके ल तब लगता है कि अरे यार! ये क्या आ गया, ये सब फालतू का चीज़ बना दिया गया, कोई इसका मतलब नहीं है उम, तो हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा ज़िंदगी में असर आ जाता है। मगर
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।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 अ, बिल्कुल, बिल्कुल। तब तो आपका मतलब तकनीक डेवलप करने में भी बहुत बड़ा हाथ है अगर देखा जाए तो। <laughs>
हाँ, अब जैसा आप देख ही रहे हैं कि ज जो अ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है तो हाँ, उन्हीं सब चीज़ों को और देखना और समझना और उनको कैसे
<chuckles> जी, जी, जी।
बेहतर बना सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना। तो हाँ, इन्हीं सब चीज़ों को ही हम लोग देखते रहते हैं। तो हम लोगों को असल में इसका शौक है तो हम लोग इसमें ज़्यादातर घुसे रहते हैं कि नहीं क्या हो सकता है अब आगे क्या और क्या आएगा आगे, कि धीरे-धीरे तो भई, तकनीक इंसानों की जगह ले रही है।
उम, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल हुँ, हुँ, हुँ, वो तो है कहीं न कहीं। मुझे लगता है अ, तब तब सबसे ज़्यादा खतरा तो मतलब कोडिंग करने वालों की ही है एआई से अगर देखा जाए जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो रही है, क्योंकि वो कोडिंग इतनी जल्दी कर दे रहा है, बहुत फास्ट। वो आप एक प्रॉम्प्ट डालते हो, वो कोडिंग करके दे देता है, तो मैंने ये चीज़ भी देखी। वो बहुत ज़्यादा एक डर बना हुआ है आईटी इंडस्ट्री में ख़ासकर देखा जाए तो।
तो उम हाँ। जी। हाँ। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। बस वही है ना कि आपको सोचना ज़ उससे आगे पड़ेगा तब आप उसमें कुछ अच्छा कर पाएँगे। आपको एक कदम आगे रख के रह हरदम रखना होगा अपने आप उसके उससे आगे, उसकी या उससे सोच के आगे।
उम, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल उहुँ।
तो हाँ, यही सब चीज़ें हैं छोटा-छोटा जो असर करती हैं।
हुँ, हुँ, हुँ, क्योंकि वही, वही मतलब मैं भी कहीं न कहीं आईटी इंजीनियर ही हूँ। मतलब बहुत पहले का पासआउट हूँ बट अ, मैंने उस फील्ड में कभी काम नहीं किया या मेरा कभी <chuckles> वो नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन वही है कि तकनीकी कहीं न कहीं जो कंट्रोल कर रही है या किस तरीके से काम कर रही है, तो डर तो है। सभी के अंदर है, चाहे आईटी हो, चाहे कोई आम इंसान हो। तो वही है वही डर बना हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ।
अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही बात, सही बात। हाँ। चलिए आप स हाँ नहीं, वो सही बोल रहे हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझको भी आपकी एक नई चीज़ के बारे में मोला, धन्यवाद।
मुझे भी मु